Э, я видела только мультфильм "Чип и Дэйл".
Да, да. А это, кстати, разные вещи. <laughs> В мультике они одного размера и там непонятно конкретно какого размера эти животные. А в жизни это маленькие, э, мышки, э, и тэ они такие полосатые, у них спинки полосатые, они очень смешные и очень быстрые. Оче
Мгм. А подожди, они меньше белок или такие же?
Они гораздо меньше белок, они очень меньше белок, они как маленькие мышки. Только мышки серые, а у этих б такие 2 полосочки на спинке через всё тельце вот от головы до хвостика и хвостик у них всегда, э, поднятый, вот так вот, как труба стоит. Вот когда он бежит, нет, он не закрученный, он просто ровный стоит, как маленькая труба, и они очень быстрые животные, очень быстрые.
Мгм. Мгм. Закрученный такой, да, немножко? А, ровный? А г Так, слушай, ну, э э это, наверно, бурундуки пере переростки, потому что они вот с пол с полосочкой, как ты говоришь. Э, нав ну, вот хвосты я не помню, уж как они их держат, но вот они точно с полосочками, но они размером как и белки. Просто ты когда их двоих видишь, ты видишь, что у них разный окрас. Вот. И они о мгм. Мгм. М.
Значит это не бурун Переростки. <laughs> Так. Да, да, да. Это это кто-то средний, 100%. Белка бурундук, ты правильно сказала. <laughs>
<chuckles> Или да, да, да кто ты такой? И вот их прям очень много в этом парке, их тут, а, кормят, там продаются специальный для них корм. И, а, там, ну, они очень такие даже, э ну, ну дружелюбные, да, то есть они, но они при этом подходят очень к людям очень сильно, если ты куда-то сел и у тебя что-то, им кажется, что у тебя что-то в руках, он начнёт смотреть внимательно, начнёт такой типа: "Здравствуйте, женщина! Я не ел 3 дня!" И вот так тебе лапки тянет это ужасно, конечно. <chuckles>
Ой! Какая прелесть, серьёзно? <laughs> Ух ты, вот это да! Ну слушай, я даже не знаю, есть ли такие контактные бурундучки, которые так близко подходят к людям.
Вот ха хороший вопрос. Да. Здесь прям очень такие дружелюбные животные. Это тоже скорее, знаешь, создаёт атмосферу, что ты всё-таки не в городе, а где-то в лесу находишься. Ну, потому что прям их как-то много. И знаешь, вот этот мультфильм, как же он назывался? Это б Белоснежка, да, она там с животными очень сильно контактировала?
Ой, это это оч Да, да, да.